دايمًا، آآ، دايمًا الناس اللي بتبقى حوالينا بيبقوا كُلّ واحد على حَسَب برضه مكانه في حياتنا بيبقى مستني من ال الشخص اللي قصادُه حاجة، والحاجات دي ساعات بتسبِّب ضغط جامد أوي، إيه تعريفَك الأول لحتّة الضغط بتاعة توقعات الآخرين دي بتحس بإيه؟
طبعًا آآ، في جزء من المسؤولية بتحسُّه على إن أنت تِرضي أو تشبِع رغبات اللي حواليك، زي مثلًا والدك مستنيك تكون حد كويس جدًا آآ، مامتك مستنياك تكون سَنَد ليك ليها ولاخواتك آآ، صحابك مستنينك تتفوّق وإن أنت تكون كويّس م زيهم أو أو أو أحسن منهم كمان وتشدّهم معاك.
آه. آه، طبعًا.
آآ، طبعًا التوقعات دي كُلها بتخلق نوع من المسؤولية عليك، إن أنت لازم تلبّي الرغبات دي ولازم تلبّي التوقعات دي، بس بيكون في حد معيّن بيكون مُهلِك للشخص.
آه، يعني احكِ لي طيب إزاي يبقى مُهلِك للشخص آآ، مع إنّه مثلًا متوقّع منَّك، هل بيبقى توقعاته زايدة شوية؟
غير التوقعات إزاي، ده ساعات بيكون توقعهم في غير محلُّه، يعني واحد متوقّع إن إن الشخص ده شاطر في الشغلانة دي، وهو ما يعرفش عنها حاجة، الشخص ده الشخص نفسُه ممكن يوّرط نفسُه في شغلانه مش مناسبة ليه، عشان بس يثبت للي حواليه إن هو كويس أو إن هو بيحبّهم أو إن هو عايز يرضيهم ف فإن هو يحُطّ نفسُه في مكان غلط، دي مشكلة كبيرة طبعًا.
آه. أها. بيزوّد ال آه، الضغط.
أيوه، طبعًا، أنت لمّا تتحط في شغل مش بتاعَك هت أكيد مش هتأدّي فيه كويس.
طيب، و طب، أنت ل لو حد مثلًا حسّيت إن هو متوقّع منَّك حاجة زايدة، أيًا كانت هي صعبة على قدراتَك أو أيًا كانت أنت شايفها مش ف مش طريقَك أو مش ده اللي أنت عايزه، بتتصرّف معاه إزاي أو بتتعامل معاه إزاي؟
طبعًا أنا هاشوف الموضوع ده إيه تأثيره على الشخص ال اللي طالب منّي. يعني مثلًا، نأخد الموضوع على على والدي مثلًا، والدي حابب إن أنا أدخل كلية معيَّنة. أنا هاشوف الكلية دي هتفيده هو على المستوى الشخصي في إيه، أو تنفيذ الطلب ده هيفيده هو على المستوى الشخصي في إيه، لو أنا حقَّقت له التوقُّعات بتاعته دي، هل ده هيغيِّر حاجة في حياته لمّا أنا أكون في المكان اللي هو عاوزني أكون فيه ده، والّا لأ؟ لو الإجابة لأ، لو الإجابة إن هو مش هيستفيد بيها حاجة، أو أو إن إن ده مش هيفرِق في حياته في حاجة، فطبعًا أنا هاتعامل مع الموضوع ك آآ، كأنه أي موضوع تاني عشوائي، مش مش هيبقى مش هيبقى ليه ميزة عن بقية المواضيع التانية. هخ هاقيِّم الموضوع بدماغي، هاشوفه مناسب ليَّا والّا مش مناسب، آآ، مناسب، هادوس فيه، مش مناسب طبعًا ولا أكنّي سمعت عنه حاجة قبل كده.
آه. آه. آه. أ حاجة شخصية، آه. طيب، بتحسّ إزاي إن حاجة زي دي مناسبة ليك؟ مش آآ آه، مش أي حاجة عابرة؟
زَي ما قُلنا آه، زَي ما قُلنا تأثيرها بالنسبة لوالدي، أو فايدتها في حياة والدي، برضه هاشوف تأثيرها عليَّ أنا و فايدتها في حياتي أنا، أو إيه اللي بيفرق في ح في حي يعني الحاجة دي هتفرق في حياتي إزاي؟ سواء شُغل جديد أو، أو دراسة جديدة أو course جديد أو معرفة شخص جديد، لازم أشوف أ أشوف انعكاس ده على حياتي هيكون عامل إزاي آآ، آآ، ده ساعتها هيساعدني أ حاجة د زَي دي هتساعدني آخُد قرار، إن أنا أكمّل في الحاجة دي والَّا ما أكمّلش.
آه. طيب كويس أوي، طيب آآ، الضغط ده بي يعني بيبقى ليه كذا ناحية، في عيلة وشُغل وأصحاب وكده، أ أنت ش آه، أنت كشخصك إيه أكتر حاجة بتجيب لك ضغط أكتر؟ العيلة والَّا الشُغل والَّا الناس اللي حواليك؟
صحيح. طبعًا العيلة، العيلة اللي أنت دُول أكثر ناس بتقضّي معاهم وقت، وأكثر ناس شايفينك قدّام عينيهم، فبتحب دايمًا إن هُم يكونوا شايفينك بعين الرِضا، يعني شايفينك بإن أنت شخص ناجح، وشخص في مكانك وبتاع، فأنت بتفضل طول الوقت بتحاول آآ، توصل لمنطقة الرِضا دي، وده طبعًا بيزوّد الضغط عندك جدًا، خصوصًا لو أنت عايش مع أهلك، لو أنت بعيد عن أهلك ده هيخفِّف الضغط طبعًا.
آه. أيوه، طبعًا. طيب حلو، و وأنت إزاي بقى بتتعامل مع حتة <clears throat> الضغط دي؟ يعني لو حد مثلًا آآ، رافع توقعاته خالص وفي نَفس الوقت ضاغط آه، ضاغط عليك هتت هتقول له إيه؟ يعني هتقول له آآ "ما تقلق ما تفتحش الموضوع ده تاني." والّا هتتصرّف معاه إزاي؟
صحيح، صحيح. إمم. دي نقطة مهمة، دي نقطة مهمة جدًا. أنا عشان أخاطر أتعامل مع الموضوع ده أول حاجة هاعملها هاتكلم معاه، هافهم منه وجهة نظره، ليه هو شايفني في المكان ده؟ آآ بعد كده هاحاول أو أشرح له قدراتي، هاحاول قبل كده أنا أنا كنت باتعامل مع الموضوع بسلبية غ تامة وإن أنا هاحاول أنا أحاول أكون عند حُسن توقعاته وآجي على نَفسي و وده كان بيعطّلني، آه، هاحاول هاحاول أضغط على نَفسي عشان أكون في المكان اللي هو عاوزني فيه، بس ده لقيته بينعكس بالسلب على حياتي، لقيت نَفسي مش مبسوط، لقيت نَفسي في مكان مش بتاعي، باتعامل مع ناس ما أعرفهاش. فطبعًا بدأت أغيّر الطريقة بتاعتي، بدأت أغيّر الطريقة بتاعتي في التعامل معاهم. يعني الحمد لله.
آه. آه، تشتغل على نفسك. آه. وبقيت أفضل، الموضوع بالنسبة لك بقى أفضل؟
أفضل كتير، أنا غيّرت الطريقة، اكتشفت حلول للمشاكل دي. اكتشفت حلول لل السلبية اللي أنا كنت فيها.
طيب، حلو. ساعات بقى ال الضغط اللي أنت بتقول عليه ده، أو النقاش اللي أنت قُلت عليه، ساعات بيتحوَّل لهجوم أو انتقاد. اللي هو، شخص طبعًا يهمَّك، أو شخص من العيلة أوي يقول لك يبدأ يركِّز معاك أنت، أو أنت بدأت تحِس إن الموضوع ده عنده كبير، مش مجرد ده ده ده مش توقُّع بقى، ده راسم. فبالتالي أنت أو بدأ يهاجمك في الأمر أو ينتقيك، بتص بتحافظ على هدوئك إزاي؟
أيوه. صحيح. إمم. بالتقصير. طبعًا ما من ضمن الحلول اللي أنا لاقيتها للموضوع ده، آآ، إن أنا أقعد أتناقش مع الشخص، أشوف هو عايز لي الخير ونيَّته كويسة تجاهي، والّا هو بيخلق ضغوط وهمية وخلاص، هو بيردِّد اللي بيردِّده المجتمع، عشان خاطر آآ، السعي للكمال ال الزايف، إن أنت لازم تكون عندك كذا، ولازم تكون عندك كذا، ولازم تكون في المكان الكذا. أيوه، لازم تكون زي الناس، ولازم تمشي مع القطيع وكذا. أنا ب باحاول أفهم دماغه، هل هو فعلًا عايز لي الخير وعايز عايز ينصحني بجد، والّا هو بيخلق ضغط عليَّا وخلاص، هو هو عايز ينتقد من باب الانتقاد. فطبعًا لو الشخص نيَّته كويسة ليَّا، تصرُّفي هيكون معاه مختلف، غير لمّا يكون هو عايز ينتقد وخلاص.
آه. آه، آه. زي الناس، آه. آه. مرة واحدة خلاص وبعد كده بعد النقاش ده بتحاول تشرح وجهة نظرك تاني والَّا بتسيبه بقى يفكّر بطريقتُه؟
بالضبط، هو لو لو هو عايز الخير ليّا، أنا دلوقتي باحاول أقيّم وجهة نظرُه بموضوعية تامة، وباحاول لو لقيت وجهة نظرُه غلط بالنسبة لي، باحاول أقنعه بوجهة نظري أنا، هو لو يقول لي مثلًا "أنا شايفك في الشغل ده هتبقى كويس." آآ، وأنا شايف إن الشغل ده مش هيبقى مناسب ليّا بابدأ أتكلم معاه أقول له: "أنا مش شايف إن ده حاجة مناسبة ليّا." آه، هاشرح له بقى أقول لأن ده شخص عايز لي الخير دلوقتي، ده شخص بيحب لي الخير فأنا ف هاتكلم معاه في موضوعية، إن أنا هاعرف أتناقش معاه، أقول له: "والله أنا شايف نَفْسي في مكان أحسن لمّا أدخل الشغل ده، عن الشغل التاني، إن أنا هاعرف أأدّي فيه كويس، إن أنا الناس اللي هناك بارتاح معاهم أكتر من الشغل اللي أنت جايبه لي." <tsk> فهيبقى في نقاش موضوعي مع شخص بيحب لي الخير، وعمرُه ما هيكره لي إن أنا أكون في مكان مبسوط فيه يعني، على عكس التاني اللي بيحاول ينتقد من باب الانتقاد.
تشرح له يعني. آه. آه، آه حلو. جميل. طَب، أجي لنقطة تانية، طيب، آآ، بتحس إن حد وهو بينصحك إن الموضوع طلع من جزء النصيحة وبدأ يطلع أكتر في إنه بدأ يضغط عليك، يعني نصحك بالموضوع مرة، أو لفت نظرك مرة، فأنت لاحظت إن هو بعد كام يوم، بينصح تاني، بعد كام يوم بينصح تاني، الموضوع بدأ يتحول لضغط.
إمم. صحيح، بالضبط. آآ، طبعًا، كتر النصيحة ده حاجة مقرفة. أنا مش عايز كل ما أشوفك تقعد تنصحني وتدِّيني أوامر، لأن دايمًا اللي بينصح بيبقى واخد درجة أعلى من اللي بينصحه. فمش عايزك دايمًا أحِس إن أنت أعلى مني بدرجة، دايمًا طول الوقت بتنصح، طول الوقت بتنصح. لازم ييجي وقت ن إن إحنا نكون عاديين، إن إحنا نتكلَّم مع بعض في مواضيع بعيد عن شخصيتي. إحنا مش مش هن هافضل طول الوقت على المسرح، لازم أنزل، ولازم نتكلَّم في مواضيع تانية، لازم ننوِّع في الكلام وننوِّع في المواضيع، مش هنفضل نتكلَّم عن نفس الحاجة كل مرة. أنا مش كلِّي عيوب برضه. فاهمني؟
آه. آه. آه، آه. بيبقى الموضوع آه. بالضبط. آه، طَب في حَد في حَد علّمك إزاي تتعامل مع الضغط أو تقول لأ، أو كفاية فحاجة زَيّ دي، والّا هي تجارب الحياة اللي وصلّتك لحاجة أحسن زَيّ كده؟
طبعًا آآ، في ناس كتير علّمتني وقالت لي وعلّمتني عن طريق إن هُم عملوا كده قدّامي، إن أنا لقيت إن الشخص يقدر يقول لأ، إن الشخص يقدر يرفض توقُّع مفروض عليه، واحد حابب يدخُل كليّة معيّنة والناس لأ، أنت لازم تبقى دكتور ولازم تبقى مهندس لأ، هو يقدر يقول لأ، أنا نَفْسي أدخُل مثلًا كليّة عادية أنا نَفْسي أدخُل كليّة تانية أنا ه شايف نَفْسي فيها، مش لازم كليّة طبّية أو كليّة هندسية، ف ف لمّا أنا شُفت النماذج دي قدّامي ح يعني حسّيت إن الموضوع آآ، دي ده الطبيعي بتاعه، ده ده اللي المفروض إن الناس كلّها تكون عليه أصلًا، إن إن ده لصالح الشخص.
آه آه. آه. فألمهمتك شوية. ط طيب. طَب احنا ما ت آآ، ما اتكلّمناش على توقّعاتك قصاد نَفْسك أو الضغط بتاع التوقّعات قصاد نَفْسك، اللي ممكن يسبّب في الآخِر آآ، لوم نَفْس أو ت أو أو قسوة شوية على النَفْس، بتواجه توقّعات ضغط في توقّعاتك قصاد نَفْسك؟
أنت اتكلمت في حتّة مهمّة جدًا، و وأنت لو هربت من كل توقّعات الناس، مش هتقدر تهرب من توقّعاتك تجاه نَفْسك، ساعات كتير الجسم الواحد بيخونه، ويكون فاكر إنّه هيقدر يلخّص المادة دي قبل الإمتحان بيوم، وطبعًا ما يقدرش، يكون فاكر إنّه هيقدر يشيل الحاجة التقيلة دي وطبعًا ما يقدرش، و والموضوع ليه حاجة سلبية وحاجة إيجابية، طبعًا السلبي إن أنت آآ، ممكن ثقتك تتهزّ بنَفْسك أو تن تحسّ بالإنكسار آآ، إن أنت آه، طبعًا، أنت ده توقّعك تجاه نَفْسك، يعني لو هنقول الناس ممكن نقول مش مشكلة رأي الناس، ومش في دماغنا رأي الناس، طَب رأيك أنت في نَفْسك؟ هتهرب منُّه إزاي؟ مش هتقدر تهرب منُّه طبعًا.
آه. آه. جدًا. لا، خالص.
آآ، طبعًا ف فممكن يؤدي الموضوع لإن أنت تحسّ بالكسرة أو إن أنت تحسّ بالإنهيار. ده الجانب السلبي، إنّما الجانب الإيجابي إن ده ممكن يكون دافع ليك، تتغيّر، إن يكون دافع ليك إنّك إنّك تعرف حقيقتك، تعرف أنت واقف فين في حياتك، تعرف أنت قادر تشيل لغاية وزن قد إيه مثلًا ف فمحتاج تشتغل أكتر على نَفْسك وتبقى أقوى، عشان تقدر تشيل وزن أتقل.
آه. آه. طيب وهو ال الناس بتقول دايمًا ال في شعرة ما بين ال الدافع اللي هيدهولك المقارنة بتاعة قصاد نَفْسك يعني، وفي نَفْس الوقت بين إنّك تلوم نَفْسك أو تجلد نَفْسك يأثر عليك بالسلب، آآ، بتعرف إزاي إن الضغط اللي قصاد نَفْسك ده يحوّلك لحاجة اللي يبقى دافع مش يبقى سبب تزعل عليه أو تلوم نَفْسك عليه؟
والله، ده بيتوقَّف على المحادثة اللي بتديها مع نَفْسك وقت المشكلة. يعني لمّا تلاقي نَفْسك عايز تأدِّي شغلانة معيَّنة وتفشل فيها، ال ال ال ال10 دقايق الجايين بعد الفشل دول، أهم 10 دقايق ممكن يعدُّوا عليك في الموقف، لأن أنت هتكلِّم نَفْسك، بهيئة المُعلِّم اللي بياخد بإيد الطالب بتاعه ويرشِده للصح، والّا هتاخد دور ال ال الح ال الحَكَم اللي هيقعد يدِّي بالأحكام اللي ما لهاش لازمة لل للشخص الأقل منَّه، وي وي ويكسر فيه، وي- ويهُد نَفْسيَّته. طبعًا كلامك مع نَفْسك أهم من كلام أي حد تاني، لأن كلامك مع نَفْسك، آآ، مُصدَّق، بدون بدون أي أدلة، وبدون أي حاجة، مُصدَّق بعفوية تامة. فأنت لازم كلامك مع نَفْسك يكون إيجابي متوازن، مش إيجابي طول الوقت، عشان ما يخلقش حاجة من التكبُّر والego الزايف.
آه، طبعًا. آه، آه يقتل الموضوع. آه، علي طول. آه، هو ده برضو على طول.
ومش سلبي طول الوقت عشان ما ح ما أحسكش بالكسرة أو ال أو ال أو الضعف قدّام نَفْسك، عشان ما يهزش ثقتك بنَفْسك يعني. ف
طيب و ولمّا بتكون لمّا بتكون تحت ضغط أو حصلِت مشكلة قريّب، بتحب تتكلِّم مع حَدّ والَّا تفضل لوحدك اللي أنت تخلّص الموضوع مع نَفْسك و لغاية ما تستقر؟
إمم، آآ، دي برضه نقطة مهمّة، لإن في الأول أنا كنت باحب أتكلم مع نَفْسي طول الوقت، ولكن لقيت إن أنا مش باستفيد، أنا معلوماتي هي، هي ما فيش معلومة جديدة بتضّاف عليَّ، لو باتصرف غلط أنا مش عندي ح توجيه جديد أنا عمّال باكلّم نَفْسي كُلّ مرّه، فما فيش زيادة في المعلومة، لازم أروح أقرا كتاب، لازم أشوف فيديو على اليوتيوب، لازم أتكلم مع واحد صاحبي، لازم أ أشوف، أشوف مرشِد ليّا آآ، كسواء قريب ليّا، أب، أمّي، آآ، أخويا الكبير، آآ، شيخي في المسجد لازم أتصرّف، لازم أشوف حَد يكون رقيب عليَّ وعلى أفعالي، يعرف يضيف لي معلومة جديدة، لإن أنا لو قعدت أتكلم مع نَفْسي مِية سَنة مش هييجي لي معلومة جديدة.
آه. سيب أكلم نفسي. آه. آه. عم جديد. طيب، وبعد كده بتس يعني بَعد ما حَدّ بتتكلّم معاه، الموضوع بيفرق معاك، لاحظت إنّه بيفرق معاك جامد؟
جدًا، جدًا أنا باطلَع بَعد الموضوع عندي أفكار جديدة وحتى لو كلام الشخص غلط، فهو وسّع مداركي ل لحاجات أنا ما كنتش شايفها، أقدر أ أستخدم الحاجات اللي أنا شُفتها جديدة دي، اللي أنا أتكلّم بيها مع م حَد تاني مثلًا وأسأله الأسئلة الصح.
هو شايف حاجة إحنا مش شايفينها آه، وأنت شايف حاجة هو آه.
بالضبط ،هو بيزوّد مداركك، بيزوّد الرؤية بتاعتك، أنت بتضيف دماغك لدماغه بدل ما مُخ واحد يفكّر في مُخّين بيفكّروا بيكلّم 3 أشخاص، في 3 ت تَلَت آآ، 3 أشخاص هيفكّروا مع بعض، فهيقدروا يوصلوا لنتيجة أحسن.
آه. أسرع، آه.
طبعًا بالضبط، فطبعا وقت ما تلاقي الدنيا التوقّعات زايدة عليك أو إن أنت مش قادر تتصرّف مع التوقّعات وحاسس بالإنهزام وال والإنكسار، لازم تدوّر على حَد يرشدك، لازم تدوّر على حد يدّي لك أفكار جديدة.
آه. طيب أنت تنصح آآ، أخيرًا برضه عشان ما نطوّلش، أنت بتنصح مثلًا حَد آآ اللي هو يتصرّف إزاي ساعة ال الضغط بتاع التوقّعات، أيًا كان قصاد نَفْسه أو قصاد الناس؟ هو في ناس كتير ما بتعرفش تتعامل، يعني في ناس وصلت اللي هي فهمت نَفْسها وفي ناس لسه ما عرفتش إزاي تتعامل مع ال الضغط ده.
صحيح. صحيح، صحيح، أول حاجة لازم يعملها إنّه يفصل ما بين الكلام اللي بيقوله لنَفْسه وما بين الحقيقة، مش كل كلام بيقوله لنَفْسه حقيقي، تاني حاجة لازم يشوف مُرشد ليه في حياته، والشخص ده لازم يكون بيحبّه ويثق فيه وواثق في نواياه الطيّبة، إن هو بيحبّ له الخير فعلًا.
آه. مش كرو يعني. حاجة ليها شروط ال حاجة زَيّ دي مش مش بال بالعقل.
مش أي حَد تخلّيه مرشد ليك، مش أي حَد يدّي لك نصيحة.
تمام، أنا باشكرك جدًا على مشاركتك، وأتمنى نتقابل تاني.
وأنا مبسوط إن أنا قابلتك، شكرًا جدًا.